Ma ci devi proprio andare, o non puoi parlare con il tuo sensei?
Sì, perché purtroppo, pu eh ehm, me no, perché purtroppo lui lui insomma fa un po' orecchie da mercante. Ehm, tra l'altro saranno 3 round, neanche 1. Ehm, sì, no ehm, io spero che mi venga tipo l'influenza domani mattina a svegliarmi con con col Covid, non lo so, con co buco una gomma strada facendo, qualsiasi cosa, cioè, mhmm
Mh. Ma mia. <laughs> Magari <chuckles> ma Mamma mia, mi dispiace. Immagino che sia proprio una situazione stressante, ehm, e forse, ehm, anche dopo c che accadrà, insomma domani, uhm, ne parlerei, mhmm, mhmm, approfonditamente con il tuo sensei, nel senso che, uhm, cioè non può metterti in queste condizioni. Capisco che lui non capisca profondamente, magari, che cosa significhi essere uhm, cioè avere una neurodivergenza, però, uhm, impatta tantissimo, e appunto tu ave hai a-avrai anche l'esame per la cintura nera, quindi, ehm, <clicks tongue> eh-eh, capisco che la situazione sia veramente, oltre che paurosa per il dopo, per quello che succederà, paura magari di avere delle crisi. Ehm, tutto molto, molto pesante, ehm, lo capisco perfettamente, e mi dispiace veramente tanto.
Molto. Mhmm, vero. Grazie veramente per l'empatia che stai dimostrando perché, ehm, sembra non voglio dire che il mio sensei manchi di empatia, perché comunque capisco che ha un'età avanzata, però sai, nel senso forse forse potrei parlarne col mio coach che faccia da intermezzo, forse?
Sì, sì, forse potresti e vediamo se se poi questa cosa funziona. Io intanto incrocio le dita per te domani, ehm, spero di risentirti presto.
Grazie tante.

Mh mh. Beh, di obiettivi
Eh, e adesso mi trovo co' questo campionato che praticamente, senza nulla togliere, però un po' un campionato sì è provinciale, ma, ehm, per me equivale un po' al campionato della sagra delle delle polpette e e so già che andrà malissimo perché: uno non sono in condizioni fisiche, quindi la fiducia nelle mie capacità è letteralmente al minimo; e 2 non sono in un campionato adatto al a al m somma a alla mia neurodivergenza.
<laughs> Mh-mh. <smacks lips> Certo assolutamente. No capisco la mhmm, la frustrazione, hai fatto benissimo a sfogarti con me e, mhmm, e ne sono felice di questo e posso capire perfettamente la frustrazione perché ci sono davvero tante dinamiche, ehm, in corso, ehm, cioè, appunto il fatto di essere innanzitutto in un ambiente, ehm, non consono alle tue neurodivergenze e quindi un po', mhmm, spaesante anche. E poi il fatto di avere davanti una persona che comunque ha un d un certo livello di titolo e può spaventare tantissimo ovviamente. Ehm, però, mhmm, volevo chiederti, visto che comunque tu hai avuto, ehm, tantissimi riconoscimenti quest'anno, anche molto importanti direi, e questa, ehm, invece si tratta di una competizione, ehm, potremmo definirla minore? Secondo me sì. Ehm
Eh, oddio che sfogata. Grazie. Mh-mh. Mhmm, sì però comunque sia, mhmm, cioè, è una competizione minore, però è una competizione che comunque uhm, cioè, questa gente che viene a gareggiare non sono principianti, cioè è gente che sono sensei, quindi già a grado superio cioè, il mio coach è un 4º Dan
Mh-mh. Mh.
ed è un muro. E co c c co lui e o ogni tanto mi dice: "Dai tirami un pugno", e io gl tiro un pugno se sembra di prendere a pugno un muro eh, e lui ride, e de de me tirassero un pugno come lo tiro io mi sgonfierei come un palloncino. Quindi, cioè nel senso la è a livello di tecnica questa raga questa ragazza questa signora sarà sicuramente al di sopra di me e io ho paura che nella mia neurodivergenza, la mia testolina autistica, ehm, registri questa cosa come una sconfitta e la cosa poi vada ad impattare diciamo le mie la fiducia nelle mie capacità. Anche perché io tra poco avrò l'esame per la cintura nera, quindi e somma io praticamente sono è 1 settimana che dico: "Non voglio andarci, non voglio andarci", invece ci devo andare.
Uh, Dio. <chuckles> Mh-mh. Ah, okay.